Ya, böyle, geçen ailede, ailede kendi aramızda, böyle, konuşurken, işte, anne babam bir de abim, falan. Şunu fark ettim yakınlarda, böyle, bir aileyle alakalı, böyle, bir plan yapacaktık, tamam mı? İşte, annem, işte, dedi ki, "Şurayı, şunu yapalım." Babam, "Şunu yapalım." falan derken abim de, işte, bambaşka fikirlerle falan geliyor. Ben kendimde şunu fark ettim. Bu benim daha evvelden de, böyle, fark ettiğim bir sorundu ama tekrardan, böyle, gündeme gelince şey oldum. Bu sefer, hani, ya bunu artık, böyle, masaya yatırasım geldi, böyle, bu sorunu. Konu da şuydu: Herkes, böyle, yeni yeni, böyle, fikirler, yeni yeni, böyle, tavsiyeler, yeni, böyle, planlamalar falan yaparken ben sürekli şey dedim, mesela. Hani, yani, "Bir yere şunu yapmıştık ya, hadi tekrar onu yapalım." olabilir. İşte, babama şey diyorum, işte: "Hani, şuraya gitmiştik ya, hani, o o o ara." Hani, hep, böyle, geçmişten, böyle, bir planı alıp da tekrardan, böyle, geleceğe koymak istediğimi fark ettim ve, mesela, bu benim arkadaş ortamımda da mesela sürekli süregelen bir sorun. Mesela, arkadaşlarım sürekli yeni şeyler yapmaya çalışırken ben, böyle, hep aynı mekânlara git, hep aynı eylemlerde bulun, hep aynı, ne bileyim, yollardan gitmek. Böyle, biraz daha, böyle, hayatımın çok fazla tekdüze, böyle, hep, böyle, sıradan, işte, yeni şeylere tamamen, böyle, kapalı olduğumu fark ettim. Bununla alakalı nasıl duygular içerisinde olduğumu da bilmiyorum ama genel olarak, böyle, hem sana, böyle, içimi dökmüş olayım hem de, böyle, neden, böyle, bu kadar, böyle, yeni şeylere karşı kapalıyım, bunu çözmek için neler yapabilirim falan gibi. Bu konuda sana, böyle, danışmak istedim.
Evet. Anlıyorum. Tabii. Evet. Tabii ki. Yani, hay hay. Yani, bu konuda sana yardımcı olmak isterim, tavsiyeler vermek isterim ama tabii ki, iii, yani, sorunu birazcık aslında daha genişletmek, anlamak lazım. Seni de tanımam lazım. Eee, bazı sorular soracağım bu yüzden. Eee, senin şu anda yaşamış olduğun durumu çok iyi anlıyorum. Öncelikle bunu belirtebilirim. Eee, çünkü yeni bir şey, eee, denemek için aslında insanın bir konfor alanından çıkması gerekir ve bu konfor alanından çıkarken de, eee, bazen zorlayıcı olabilir. Yani, nedir? Eee, işte, yeni bir şey denediğin zaman, eee, zihin yapını belki değiştirmen gerekebilir, yeni bir şey öğrenmen gerekebilir ya da bir sorumluluk alman gerekebilir. Bu da aslında, eee, insan davranışına baktığın zaman, eee, normalde insan daha, eee, tekdüze, eee, yani, bilinçaltında, eee, tekdüze olmak daha böyle, eee, şey, eee, güven veren bir durum yaratabilir. Yani, eee, sürekli aynı şeyleri yapmak evet, bir noktadan sonra tabii ki de sıkıcı gelebilir ama, eee, belli bir noktada da insan, eee, yani, o aynı şeyleri yaptığında, eee, daha kontrollü gittiği için ve her şey beklenildiği gibi geliştiği için kendini güvende hissedebilir. Ama tabii ki, yani, burada, eee, yani, sürekli aynı şeyleri yapacaksın diyerekten bir şey yok. Eee, sonuçta insan da olsa yeni bir şeyler de yapmak ister sonuçta. Peki, ben şeyi sormak istiyorum. Eee, bu tarz yapmak istediğin şeyler, eee, genelde, yani, daha önce ailenle olan konuları bahsettin ama bugüne geldiğin zaman, eee, şu anda, eee, örnek verebilirsen de bu konuda hangi şeyleri denemek istiyorsun?
Evet. Evet. Evet. Doğru. Mesela, düşünü Bazen şeyi kastediyorsun, değil mi? Geçmişte yaptığın hangi eylemleri tekrardan yapmak istiyorsun? Bunu soruyorsun, değil mi?
Ya, burada, eee, geçmişte yapmak istediğin eylemler olabilir. Eee, aslında şu an sormak istediğim şey, şu an içerisinde, yani an içerisinde, eee, yapmak istediğin, yani yakın zamanda planladığın bir şey var mı?
Yakın zamanda mesela hep şey vardı bizim, mesela bu biz buralarda çok fazla, böyle, şey tavsiye edilen, mesela bir göl kenarı, böyle, çok daha böyle, sakin bir yer var. Oraya gitmek istiyordum. Oraya gitme sebebim de mesela, şey, işte, onun ben geçen arka böyle, aaa, pardon ailemleyken, işte, bunu bu planı böyle sö söyledim onlara. "A!" dedim. "Çok huzurlu oluruz, sakin oluruz." İşte, ne bileyim, işte, falan dedim. Sonra finalde şu cümlede bulundum: "Hani bir ara gitmiştik ya." dedim. Mesela, öyle başladım zate öyle baş bitirdim cüm Hani ve hatta annem babam da şey dedi hatta, "abi sen yine sürekli hep aynı yerlere gitmek istiyorsun," gibisinden böyle bir, tatlı bir eleştiri aldım. Yani aslında bu aralarki planlarım bile geçmişte böyle, izler taşıyan... Geçmişte böyle de böyle, kendimi, böyle, yine, böyle, mutlu hissettiğim anı alıyorum, sanki, böyle, yeni planmış gibi çevreme satmaya çalışıyorum ve hep o planları falan yapmak istiyorum. Yani, soruna böyle cevap verecek olursam bu aralar yakın zamanda yapçı yapmak istediğim şeyler bile ilk defa yapacağım şeyler değil. Hep, böyle, zaten yaptığım şeyler yani. Öyle söyleyeyim
Evet. Anladım. Birbirini tekrar eden. Anladım. Ya, evet, aslında, eee, ya, şimdi burada daha önce yaşamış olduğun duyguları tekrardan yaşamak aslında çok mantıklı bir şey. Sonuçta o huzurun verdiği hissiyat, eee, tekrardan, eee, yani benzer bir şekilde bunu yaşamak istemen, eee, çok normal karşılanabilir ama tabii burada, eee, yani burada seni aslında, eee, düşündüren, eee, nokta ne, onu sormak istiyorum. Yani mesela, eee, aynı şeyi yapıyorsun ama, eee, bunu yapmaya, eee, gittiğinde karşı taraftaki insanlar tepki verdiğinde, eee, sen ne hissediyorsun?
Evet. Anladım. Mesela, şey, gı şöyle garip hissediyorum, hani, bana şu daha güvenli geliyor. Ya, arkadaş, hani, bir diyelim oraya gitmişiz, tamam. Hani, şimdi, e biraz metafor gibi yapalım. Hani, o gittiğim o göl kenarındaki mekânı biraz daha metaforlaştıralım. Ben oraya gittiğimde annem vardı, babam vardı, ben vardım, abim vardı. Böyle bir di bir de birkaç tane arkadaşımız bize dâhil olmuştu. Annemin de arkadaş falan dâhil Neyse, hani, böyle genel böyle bir planda orada o anki hislerim nasıldı? İşte, o gün gülmüştük, eğlenmiştik, yemek yemiştik.
Evet. Çok güzel.
Eee, yeni bir şey o yeni bir insanla tanışmış mi Ha, yeni bir insanla tanışmamıştık o Kendi aramızda güzel, tatlı, böyle huzurlu, güvenli bir plan. Ve böyle bu şekilde gerçekle Bana da şu daha mantıklı geliyor. İşte, burada mı acaba, e, yanılıyorum ve burada mı diğer insanlarla anlaşamıyorum işte? Eee, hâlihazırda böyle güvenli bir plan var. Zaten git zamanında gitmişiz, eğlenmişiz, gülmüşüz. Gayet böyle herhangi bir sorun çıkmadan evimize dönmüşüz ve bizim kafamızda Aslında anneme, mesela, o gün şey diyorum mesela, "Eğlenmedin mi o gün?" diyorum. "Eğlendim." diyor. Hani, herkes eğlendiği konusunda hemfikir de. Kimse o gün canı sıkılmamış. E, şimdi yarın, öbür gün yeni bir plan yaptığımızda da, e, zaten garanti bir yer varsa misal o göl kenarı değil de ondan 20 kilometre ötesindeki göl kenarındaki o mekâna gitmenin ben mantıklı değerlendirmiyorum. Niye? E, zaten gitmiş olduğumuz net bir mekân var. Aynı göle bakıyor. O da göl kenarı, bu da göl kenarı. E, zaten gitmiş olduğumuz mekânda zaten huzurlu bir şekilde vaktimizi geçirmişiz. Annemler de diyor ki ya da artık bu annemler de aslında örnek, yani, diyorum ya, bu bir tane konuda bu. İnsanlar da diyor ki mesela hâliyle, eee, "Ama.", diyor, "Tamam.", diyor, "Yeni bir şey görmüş oluruz." diyor. "Orası da.", diyor, "Bize y yeni başka bir şeyler uyandırır. Başka mutluluk uyandırır." diyor. Ben de biraz daha garanticiyim. Zaten gitmişim. Herhangi bir başıma sıkıntı gelmemiş deyip de, hani, oradaki o güveni s seviyorum aslında. Hani, sorunu şöyle cevaplamış olayım en özet hâliyle. Hani, oradaki o hissettiğim o güven bana kendimi iyi hissettiriyor. O yüzden bir başka plandan da aradığım ilk duygu güven duygusu oluyor. Başıma daha böyle güvenli şeyler geldiği, işte, daha huzurlu olduğum bir plan arayışı içe Bus bu yüzden de mesela ne zaman öyle bir arayış içerisine girsem geçmişte yaptığım bir şeyle onu bağdaştırıyorum ve yeni planımı da, eee, eski planımdaki bazı böyle tecrübelerime dayandırıyorum. Yani, böyle cevap vermiş olayım sa
Anladım. Doğru. Anladım. Doğru. Aynı yere I hı. Doğru. Anladım. Ya, evet, aslında, eee, burada, eee, şöyle bir durum var. Ya, yaşadığın durum aslında gayet anlaşılabilir bir durum. Eee, sonuçta kendini güvende hissetmen, eee, aynı mekân da eğer daha öncesinde beklentilerini karşıladıysa, eee, yani, zaten, eee, bunu eee, görevini yerine getirmiş oluyor ve, eee, tekrardan bunu araman çok doğal. Eee, yeni bir yerde beklemediğin şeylerle karşılaşabilme, eee ya, zaten, eee, hâlihazırda, eee, bütün beklentilerini karşılamış bir yer varken, eee, yeni bir yerin getireceği belirsizlik, eee, korku yaratabilir, endişe yaratabilir. Bu konuda seni gerçekten iyi anlıyorum. Eee, ama tabii ki, yani, burada, eee, bazen, eee, insanların fikirleri de önemli. Sonuçta, eee, grup olarak gidildiği zaman burada diğer insanların da belki, yani, senin orada, eee, yani, kendini iyi hissettiğin durumda, eee, çevrende mesela annenden bahsettin, eee, arkadaşlarından, aile bireylerinden bahsettin. Onlardan biri belki, eee, bu konuda çok memnun kalmamış olabilir. Peki onlara, eee, bu şekilde hiç konuşmayı denedin mi? Yani, eee, "Ya, biz bu şeyi yaptık, etkinliği yaptık ama, eee" Yani senin şu anda kendini güvende hissettiğin için, yani, rahat hissettiğin için, eee, ve keyif aldığın için buraya gitmek istedin ama onların da fikirlerini almayı denedin mi hiç?
Evet. Evet. Tabii. Ya tabii ki aslında dönem dönem, böyle, bu fikir alma çok fazla açtığım oluyor ama, işte, şey, aslında bu daha çok partnerlerimle, hani, partnerlerimle de sorun olduğunda, hani, bu bireysel iletişimlerde ben yine güveni seçerken karşımdaki partnerlerim bana genel olarak şunları hep derlerdi: "Tamam, işte, orayı sen beğenmiş olabilirsin. Tamam, biz, işte, orada vakit geçirdik, güzel bir şekilde vakit de geçirdik ama..." İnsanda, eee, şimdi benim yaşıtlarım mı artık bilmiyorum, biraz daha hep şey kafası oluyor. Ben bunları, böyle, gündeme getirdiğimde, ya arkadaş, tamam, gittik, eğlendik, güzeldi orası. Orada bir sorun, sakınca yok. Orada bir problem yok ama, işte, onlar biraz daha esne merak giriyor, biraz daha ilgi giriyor, biraz daha, işte, bazı duygular giriyor muhtemelen ki şimdi tam olarak empati de yapamıyorum. Hani, şey diyorlar, işte, "Tamam, yeni bir yere gidelim, yeni bir yere yi ger görelim, yeni bir tecrübe edinelim. Hep aynı şeyleri yapıyoruz." gibi, böyle. Sürekli böyle eleştiri aldığım da oluyor. Yani, aslında, şey, gündeme getirdiğim çok oluyor. Aileli olunca, arkadaşlar, toplu arkadaşlar olunca falan biraz daha, böyle, harala gürele derken toplu, böyle, konuşmada çok fazla bir şeyler anlaşılmıyor. Ama, böyle, bireysel, böyle, planlar da yaptığımda, geçmişteki partnerlerimde. Orada da, böyle, mesela, onları da anlamaya çalışıyorum. Şey diyorum: "Tamam, yeni bir yer görmek istiyor." falan. Ama, işte, o yeni yere karşı, böyle, bende hep, böyle, bir korku, böyle, çekingenlik, böyle, bir endişe ruh hâli. İşte, "Acaba orada ne olacak, ne bitecek?" gibi, böyle, hep, böyle, bu tip duygular, böyle, cereyan ediyor. Acaba ben de diyorum ki, hani, senden de öyle bir tavsiye istemiş olayım. Böyle, endişeyi, korkuyu mini minimal hâle indirmek için, böyle, ne gibi, böyle, ufak, böyle, tavsiyeler yapabilirim de, böyle, mesela, şey, olur. Mesela, partnerimle plan yaptık. Mesela, ilk defa gideceğim bir yer, ilk defa gideceğim bir ortam. Ben ne yapsam ben oraya gitmeden önce kendimi daha rahat hissederim ya da ne bileyim, hemen mi lazım acaba, bilmiyorum. Karışık bir şekilde anlattım ama senden, böyle, ufak, böyle, bir tavsiye alacak olsam ne yapardın? Ne ne ne gibi bir tavsiyede bulunurdun bana? Seni dinliyorum.
Anladım. Evet. Bu olabilir. Anladım. Evet. Hı hı. Tabii ki. Tabii ki. Ya, şimdi şöyle. Ya, öncelikle, eee, gideceğin yeni yerde, eee, bir araştırma yapabilirsin ve bir plan oluşturabilirsin. Bu araştırmayı da şu şekilde, eee, yapabilirsin. Sonuçta, eee, her mekânın, eee, internet üzerinde haritalar, eee, uygulamasını kullanabilirsin. Haritalardan, eee, insan daha önce oraya gitmiş olanların yorumlarına, eee, bakabilirsin. Hatta bazen, eee, bununla alakalı, eee, değişik web siteleri olabiliyor. İşte, eee, mekânı, eee, yorumlayan, işte, doğayı yorumlayan eee, hizmeti, eee, keyfi, eee, yorumlayan. Ya, bunlarla alakalı şey yapabilirsin. Tabii bunun dışında, eee, bazen insanlar, eee, videolar çekebiliyor, eee, bu gibi gittikleri yerlere. Eee, sosyal medya üzerinden veya, eee, video platformu üzerinden giriş yaparak daha önce burada olmuş insanların deneyimlerine, eee, aslında birazcık, şey, yapmak, eee, daha, eee, seni, eee, şey, yapabilir. Bunu denemek faydalı olur mu senin için?
Evet. Evet. Anladım. Aslında dediğin tavsiye şöyle çok mantıklı. Hani, ben nasıl geçmişteki kendime güvenerek, işte, bazı şeyleri referans alıyorsam ve bundan sonraki planlarımda kendimi baz alıyorsam, ya, böyle, diğer yorumlara falan çok, böyle, detaylı bir şekilde bakarak, videolara, görsellere falan bakarak o yer hakkında da, böyle, endişelerimi ve korkularımı, böyle, minimal hâle getirebilirim. Çünkü so çok bir şeyler bilmek endişeyi ve, böyle, kaygıyı azaltır diye düşünüyorum. O yüzden verdiğin tavsiye çok güzel. Eee, bunu eminim uygulayacağım. Çünkü böyle bir konuda gerçekten, böyle bir tavsiye ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim verdiğin tavsiyeler için.
Doğru. Kesinlikle. Rica ederim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere hoşça kal.